अ, देखिए अब तो मैं क्य मैं कुछ बोल नहीं सकती, मतलब 1 तो सही काम भी करता है और गलत भी करता है क्योंकि 1 तो आपको पता ही है मतलब स्च संगीत ही नहीं। हर चीज़ में मुझे लगता है हमारा डाटा जो है कहीं न कहीं लीक होकर हमारे ही सामने लाया जा रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये एल्गोरिदम का काम कुछ और ही है। अ, कहीं न कहीं का
अच्छा मतलब कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है? मतलब ऐसा आपने अ, अनुभव किया है।
जी, काम कर हाँ जी।
जी, आपके मतलब आप कौन-सा मतलब प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं? मतलब कहाँ पे आपको लगा कि अ, ठीक से काम नहीं कर रहा है? अभी तो लगता है हर जगह इस ये एल्गोरिदम तो यूज़ हो ही रहा है। ऐसा कौन-सा मतलब प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करती हैं आप गाने सुनने के लिए।
जी। हाँ। अ, मैं अधिकतर तो देखिए यूट्यूब ही सुनती हूँ, क्योंकि अब हर जगह जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हर चीज़ में आपको पे करना है पे सर्विस पे करना ही हो गया मतलब आप अनलिमिटेड सुन नहीं पाती हैं। पहले सुनते हाँ, हाँ, हो तो पहले नहीं सु होते थे मतलब पैसे देने के मतलब आप अनलिमिटेड डाउनलोड भी कर सकती थी अ, लेकिन अभी नहीं है, मतलब हर चीज़ में स्पॉटिफाई हो गया चाहे कुछ भी हो जाए। विंक म्यूजिक एक बहुत अ, मतलब मेरा प्रिफर्ड होता था अ, लेकिन विंक म्यूजिक अब शट डाउन हाँ। नहीं शट डाउन अ नहीं, नहीं, अच्छा काम नहीं करते थे मतलब शट डाउन हो चुका है वो।
हाँ, तो पैसे देने पड़ते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। <chuckles> अच्छा, अभी वो अभी काम नहीं करता? अभी वो अच्छा काम नहीं करता? ओह, अच्छा वो ख़त्म हो चुका है? अच्छा।
जी, आउट ऑफ सर्विस है वो। जी, तो कभी-कभार ये स्पॉटिफाई सुन लेती हूँ अ, जब तक फ़्री में कुछ मिल जाता है, या तो फिर दोबारा से अ, यूट्यूब में ही सुन लेती हूँ जो भी सुनना है तो मुझे।
हुँ।

अ, देखिए, अगर मैं, जैसे कि आज क आज 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा ही अकेलापन महसूस कर रही हूँ। जैसे कि मेरी खाली में मतलब 1 वीक पहले मेरी अ, बहुत ही ख़ास मतलब मेरी सच बहन का विवाह हुआ है, तो मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ। <chuckles>
ओके, अच्छा, तब तो आपको अच्छा, थोड़ा-सा मतलब उम, आप खुशी भी अ, के गाने भी सुन रही होंगी ना, शायद ग संगीत तो अच्छे-अच्छे बजते रहते हैं, में तो।
उ हुँ, मैं अ, हाँ, मतलब खुशी के द सुन रही हूँ, और साथ में थोड़े मतलब जो हाँ जी, तो मतलब रोमांचक में मतलब जैसे कि हम खाल ख़ास ही अ, मतलब सिस्टर्स ही हैं। तो बचपन में एक गाना होता था, जैसे कि आपको पता होगा अ, कटरीना कै अ, करीना कैफ़, सॉरी, करीना कपूर का, जो वो भी सिस्टर्स ही थे, "एली रे, एली रे, अ, क्या है ले पहेली" अ, यादें का सॉन्ग है। जी, तो जी।
अभी उदास हो गई हैं। <chuckles> अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, सुना है। और मुझे लगा, विवाह के गाने बज रहे होंगे। <chuckles> वो, ओ जीजी वाले। वो नहीं अच्छे लगे? वो नहीं बजाया आपने? हाँ।
<chuckles> नहीं, नहीं, मतलब जैसे कि अब मैं नहीं, वो भी अच्छे वो भी अच्छे लगे। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ जैसे कि अब मैं उदास हूँ ना, तो मतलब थोड़ा-सा अपनी यादें ताज़ा करके, मतलब मैंने फ़ोटोग्राफ़ से, इस दौरान जो हुँ, तो उसको याद करते मतलब थोड़ी मेमरीज़ आ गई थी। अ, वैसे तो कल उसने विज़िट भी किया था, शा विवाह के बाद। तो हम थोड़े से पि पुराने म मेमरीज़ को क्रिय याद कर रहे थे, तो उस हिसाब से मैं वो गाने सुन रही थी अ, एली रे एली। और एक, अगर मैं अ, जैसे कि अगर मैं थोड़ी, देखिए, मैं अब विवाह तो हो चुका है। साथ में, मैं जैसे जॉब होल्डर भी हूँ, हाइब्रिड म काम भी करती हूँ, साथ में थोड़ी फ्रीलांसिंग भी कर लेती हूँ। तो मतलब काम में फ़ोकस भी नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, अंदर से, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एकदम, आपको पता ही है, जैसे कि विवाह का घर होता है, बहुत सारे काम होने के बाद, जो इंसान के अंदर जो थकावट होती है, मतलब इतना ज़्यादा ही अस स्ट्रेस स्ट्रेस हो अस बर्नआउट हो जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी थोड़े अ, मतलब थोड़े विवाह के रिलेटेड भी सॉन्ग्स हैं, जैसे कि माँ दा लाडला गाना भी सुन रही हूँ, ताकि वो एक मूड लिफ्टिंग भी है गाना। साथ में मेरा मूड भी लिफ्ट कर रहा है, तो और साथ में मेरे जी।
जी, अच्छा, अच्छा, समझ आया, हाँ। अच्छा। <chuckles> अच्छा। बहुत ही दिलचस्प शौक हैं आपके। सुनने में तो बहुत ज़रूर सुनूँगी मैं। ये सा ये तो नहीं सुना मैंने, बट ज़रूर सुनना चाहूँगी। अच्छा, ठीक है।
हाँ जी। अरे! यार, दोस्ताना गाना नहीं सुना आपने। दोस्ताना फ़िल्म का गाना है ये तो, माँ दा लाडला, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम का।
अच्छा, मा अच्छा, अच्छा, ओके अ, मुझे दे मुझे उसका देसी गर्ल वाला जो गाना है ना, वो बहुत पसंद है। मुझे लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। अच्छा, चलिए, समझ गई। आपके मतलब मूड के हिसाब से आप गाने का चुनाव करती हैं। कोई आपका कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसा प्लेलिस्ट, मतलब अब तो मुझे लगता है कि शादी-विवाह में तो बहुत सारे संगीत और हर अ, ओकेज़न के लिए अलग-अलग संगीत बनते हैं। तो आपका कोई ऐसा प्लेलिस्ट, जो आपको बहुत पसंद था?
हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ जी। हुँ। जी।